Mhm. Welche Folge war das?
Und du kan du kriegst so ähm, das war auf Black Mirror, da wo es immer wo man sich gegenseitig Punkte vergeben hat und die eine Frau wollte auf die Hochzeit, aber die durfte nicht auf die Hochzeit, weil ihre Punktzahl zu niedrig war und so. Ja, so was und, äh, da gibt's das auch. Also, du musst da du hast da soziale Punkte und in Deutschland wurde das auch so, äh, diskutiert, die Medien. Haben dann so getan, als würde das Volk das wollen, ne? So braucht Deutschland das auch.
Mhm. Ja. Ja ja. Mhm. Ja, ich erinnere mich. Ja. Ja. Aber das gibt's ja jetzt schon. Also, dass Menschen mit hohem, äh, medialen Status, äh, besser behandelt werden und, ähm, super viel Geld bekommen.
Ja. Ja. Ja. Ich habe gehört in der Türkei ja, in der Türkei sagten mir Freunde, es gibt da den und den Club oder so schickes Restaurant und am Eingang musst du da dein Instagram Account zeigen. Ich so: „Was das denn für Schwachsinn? Was hat mein Instagram damit zu tun?“ Da hieß es: „Ja, du kommst nur rein, wenn du, äh, mindestens so und so viele Follower hast.“ So, die die können sich den Account meiner Katzen angucken. Was ist das denn für 'n Schwachsinn?
Ja. <chuckles> Ja, das ist richtig. <chuckles> <chuckles> Das ist richtig absurd. <snorts> Ja.